Ja, du kannst ja vielleicht versuchen, so 'ne so 'ne gesunde Mischung daraus zu finden. Also, ich sage jetzt mal, dass 'ne Woche grob so aussieht, dass du dir vielleicht auch ein oder 2 oder je nachdem, wie oft du dann abends schaust aber dass du quasi dieses diese Gewohnheit so 'n bisschen unterbrichst, also dass du wirklich sagst, es gibt auch Abende, wo du gar nichts konsumierst, um einfach deinem Körper auch zu zeigen und deinem Kopf: Du brauchst das nicht unbedingt. Also das eine muss nicht mit dem anderen kommen. Und dann aber 'n Abend oder 2 vielleicht einfach genau wie wir wie wir grade gesagt haben, so einfach 'n gesunden Snack. Und dann, wenn du, so wie du es erzählt hast, ja auch gar keine richtigen Probleme damit hast, dass es irgendwie ansetzt und dass du das es dass sich das in 'ne ganz ungesunde Richtung entwickelt, dass man sich dann auch ganz klar mal ein oder 2 Abende in der Woche irgendwas, quasi, Ungesundes, irgendwie Schokobons oder sowas, da 'ne 'ne Packung oder irgendwie 'ne Tafel Schokolade oder Chips oder sowas ähm, dass du das konsumierst quasi. Das so 'ne gesunde Mischung aus, du es muss nicht jeden Abend sein, also das Fernsehgucken geht auch ohne 'nem gesunden Snack und quasi dann auch vielleicht mal was so als Belohnung gönnen, so 'n 'n 'n ungesunden Snack und vielleicht da so 'ne ausgewogene Mischung für dich findest.
Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an jetzt in meinen Ohren, und ich fühle mich jetzt schon viel besser auch mit diesem Thema, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt mit dir darüber geredet habe und werde das auf jeden Fall jetzt mal so beherzigen, werde vielleicht mir noch die eine oder andere, äh, gesunde Sache auch dazu machen. Die Guacamole auf jeden Fall, auf die du mich jetzt gebracht hast irgendwie. Das war echt 'n guter Hint. Ja, das ist cool. Ja, vielen, vielen Dank echt für die die Beratung hier. <giggles> Danke.
<chuckles> Super. Genau eben, ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Genau, so gesunde Cracker mit Guacomole oder so was ist auch bin ich auch Riesenfan von. Ja, ja. Kein Problem, super, dann viel Erfolg bei deinen, äh, Abenden, ja. Tschau.